जी, मैं भी समझता हूँ कि चरित्र तो बहुत ज़रूरी है और हम देखिए चरित्र को क का उदाहरण अ, श्री राम प्रभु और श्री माता सीता के अ, जीवनकाल से भी स समझते हैं कि किस तरीके से वो महापुरुष थे। अ, वि सिर्फ़ अपने चरित्र के वज़ह से माता जो है उदाहरण दिया जाता है माता का उनके चरित्र की वजह से पावन पवित्र जो है, चरित्र की वज़ह से, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अ, हृदय अगर आप में दया नहीं है, करुणा नहीं है अ, तो आप प्रेम में जो है अपने आप को अ अ, आत्मविश्वास अपने आप में नहीं रख पाएँगे और पूरी आत्मविश्वास ज़रूरी होता है दूसरे को भी प्यार करने के लिए। तो आप अपनी नज़रों में गिरनी नहीं चाहिए क्योंकि अ, अगर आपका दिल साफ है तो पूरी शिद्दत से आप प्यार निभाएँगे, है ना?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी।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 हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सहमत हूँ मैं आपकी बात से और अ, उम, मतलब आपसे बात करके मुझे लगा कि जो प्यार में है, क्या-क्या ज़रूरी हैं। अगर इसे मैं एक शब्द में या एक शब्द में नहीं एक अ, लाइन में बोलूँ तो यही है कि एक तो पहले ज़रूरी है कि आपके बीच में ना कम्युनिकेशन हो, है ना? आप एक-दूसरे से इतनी ज़्यादा जो अनरियल आशाएँ ना लगाएँ
हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ।
जिसे सामने वाला पूरा ना कर सके। और अगर आपको आशाएँ हैं भी
बिल्कुल। जी, जी। हुँ।
तो आप सामने वाले इंसान से पहले उसके बारे में बात करें। आप इतनी सारी आशाएँ तो लगा के बैठ जाएँ और फिर क्या फायदा जब सामने वाला इंसान उनको पूरी ही ना कर पाए और फिर आपका फिर उसको लेके झगड़ा हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी।
जी, जी। हुँ। बिल्कुल। जी, बिल्कुल देखिए आशाएँ, उम्मीदें ये सब चीज़ें अ, ज़रूरी होती है लेकिन जब हम इसे संतुलित तौर पर रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे हम बना लेते हैं तो फिर वो टूटने टूट जाते हैं फिर हमें निराशा होती है। और इस तरीके से रिश्तों में थोड़ी अ, जो है समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वास्तविकता को समझनी चाहिए एक अच्छे इंसान को जो अ, हमारे लिए सच में अ, बहुत सहानुभूति और प्यार रखता है। जब हम जुड़ते हैं, फिर जीवन यापन करते हैं तो हम सदा ही प्रेम से भरे होते हैं। हम काफ़ी इज़्ज़त करते हैं एक-दूसरे की और अ, एक-दूसरे को आज़ादी देते हैं। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, हाँ।
हुँ। जी। जी, जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ।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
उ, जी।